Beh, il quando devo andare a lavorare, che quindi mi fermo al bar di volata per fare la colazione, di solito bevo il cappuccino e, mhmm, ho un amore incondizionato per il pain au chocolat, quindi, prendo sempre quello.
Ah, che bello, okay. Bene, bene, bene. Quindi, ormai ti conosceranno già, immagino, giusto? Sanno che ti tengono da parte il pain au chocolat. <chuckles> Eh, che bello. Bene, bene, bene. E questo lo fai praticamente tutte le mattine o, diciamo, alterni un po' un po' a casa e un po' c con questo, fuori.
Sì, assolutamente, sì. Esatto, <chuckles> esattamente.